Mhmm, non lo so, perché, ehm, è un po' difficile pensare di applicare gli stessi uhm, gli stessi mhmm, dinamiche che si formano in un paese molto piccolino e soprattutto, mhmm, circondato dalla natura. Perché secondo me è anche, mhmm, dei dei sembra sembrano due due cose disconnesse, ma il rapporto e la vicinanza con il contesto naturale ha delle influenze nel nel come vengono, ehm, creati rapporti sociali. Banalmente abbiamo detto prima vai nell'orto, sei pieno di cose dell'orto e si si condividono, cioè il cibo si condivide, ehm, ma è proprio anche uno stile di vita diverso, la vita è più lenta, non-non che la gente non lavora assolutamente, anzi quasi forse si lavora di più, anche nel weekend, perché se hai l'orto lavori tutti i giorni. Ma
Assolutamente, certo. Certo. Mh-mh. Certo, con la campagna e la natu sì, esattamente.
Ma, ma è proprio un s un le priorità sono diverse in città, nella frenesia, ehm, la la priorità è la produttività, è l'efficienza è l'essere, ehm, è l'essere la mhmm, non dare fastidio a nessuno, l'essere un meccanismo un ingranaggio di un meccanismo, ehm, che che che ruota in maniera più silenziosa, efficiente possibile e quindi di per sé è un po' difficile e, applicare invece la la il c le dinamiche di un contesto in cui in cui ognuno porta un contributo in una comunità piccola. In una grande città, certo ci sono del dei modi in cui mhmm, ecco, io non sono poi mhmm, in questo caso non è, non non ho molta esperienza, però sicuramente nelle grandi città, ci sono, ehm, dei contesti in cui si formano dei gruppi, ehm, magari più per esempio, il gruppo di ballo, l'associazione esatto, il gruppo di della briscola. Sì.
In una grande città. Mh-mh. Associazione di quartiere sì, oppure anche dei condomini dove magari si è un po' più legati, può capitare, certo.
Certo. Però proprio anche il modo di vivere, in una grande città è molto più frenetico, è molto più individualista, è molto più slegato dalla dal senso di comunità. Come, e questa è una mia opinione personale poi, ehm
Certo. Quindi è un'ode un po' alla lentezza, al tornare alla natura, ecco. <chuckles>
Sì, sicuramente, sicuramen non non tornerei mai indietro se se devo se devo trarre le fila.
Eh, questo questo è importante, è importante che tu abbia trovato una dimensione ideale, diciamo. Guarda è stato veramente bello, interessante, ehm, e anche curioso scoprire questo modo di vivere differente.
Esatto, esat Mh-mh. Sì, no, ti ringrazio anche di avermi dato la possibilità di elaborare, perché a volte sono pensieri che hai, e che se non li dici ad alta voce non ti rendi conto, uhm, della della fortuna. Grazie mille. È stato un piacere anche per me. Grazie, a presto.
Ed è importante. È stato un piacere.